ค่ะ มีเรื่องปรึกษาค่ะ คือ มีปากเสียงบ่อยกับแฟนค่ะ บ่อยมาก ๆ ค่ะ เอ่อ
อืม
ต้องเล่า แบบนี้ค่ะ คือ คือแฟนน่ะค่ะไม่ใช่คนไทย แล้วก็ อ่า ด้วยความที่เขาไม่ใช่คนไทยอะค่ะ เราก็เลยทะเลาะกันเรื่องของการ ความ การเข้าใจผิด กันบ้าง ที่ ในการแสดงออกของเขา ใน ที่เรารู้สึกว่าเขาโมโหง่าย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนเขาก็จะรู้สึกว่า เราก็พูดเหมือนอาจจะแรงกับเขาเกินไป แต่คิดว่า น่าจะเป็นเรื่องของภาษา ที่มันอาจจะจูนกันไม่ค่อยได้อะค่ะ แล้วก็เรื่องของ ทัศนคติที่มองในต่างกัน เติบโตมาต่างกันน่ะค่ะ เราก็เลยทะเลาะกันบ่อยมาก ทะเลาะกันแทบทุกครั้งที่ออกจากบ้านเลย ถ้านั่งอยู่ในรถกัน แล้วมีเรื่องที่จะคุยกัน มี Topic คุยกัน ก็คือทะเลาะกันแล้ว เงี้ยค่ะ
อืม อือ
ค่ะ
ความจริงการทะเลาะกันของคู่รักนี่ ก็เป็นเรื่องปกตินะคะ ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะ แต่ขอสอบถามนิดหนึ่งนะคะว่า รูปแบบของการทะเลาะเนี่ย เป็นยังไงเหรอคะ? เช่น พูดเสียงดัง หรือว่าเงียบใส่กัน หรือว่าประชด หรือว่าทะเลาะแบบพูดแรงด้วยอารมณ์เลยอะค่ะ?
ค่ะ ถ้าเป็นแฟนน่ะค่ะ เขาจะค่อนข้างจะแรงค่ะ พูดแรงด้วยอารมณ์ แล้วก็ใช้คำหยาบด้วย แต่เขาก็จะพูดว่า เขาโมโห มันเป็นอารมณ์ที่เขาพูด เพราะโมโห แต่ว่าเราก็จะแรง ใส่กับเขาเหมือนกัน แต่ว่ามันจะเป็นคนละแบบกันอะคะ เขาจะแรงด้วยเสียง เขาจะมองว่า เราอะก็จะแรงด้วยคำพูด ที่เหมือนอาจจะเหมือนไปดูถูกเขา
แล้ว ส
อาจจะใช้คำที่มันแรง ไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่แล้วส่วนใหญ่เนี่ย ใครมักจะเป็น คนเริ่มคะ?
เออ ถ้าอย่าง ถ้าอย่างแบบยกเคสอย่างล่าสุดวันนี้ อย่างเงี้ยค่ะ มันก็ จะเป็นเรื่องของแค่ เอ่อ เขากำลังดูส่วนผสมของน้ำยาอุทัย สักอย่างหนึ่งของเขาอะคะ แล้วทีนี้ คือเขาก็ไม่มั่นใจว่า ทำไมตัวนี้มันถึงมี เอ่อ วัตถุดิบนี้อยู่ข้างในน้ำยานี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วมันเป็นเรื่องแบบเล็ก ๆ เราก็บอกเขาว่า ก็ฉลากเขาบอกแบบนั้น ประมาณเนี้ย ส่วนเขาก็จะมองว่า แต่เขาคิดว่า มันไม่ใช่แบบนั้น เราก็จะรู้สึกว่า เขาจะมาคิดเยอะทำไมว่ามันไม่ใช่แบบนั้น ก็เลยเหมือนแบบเถียงกันไปแค่นั้นอะคะ แล้วก็ทะเลาะกัน มันเป็นเรื่องแบบเล็ก ๆ มาก ๆ ที่บางทีเหมือน ทะเลาะกันเพราะอะไรก็ไม่รู้ บางทีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะ
การ ใช้คำหยาบของแฟน หรือว่าส่งเสียง ดังเนี่ย ส่ง ผุ ส่งผลกับคุณยังไงบ้างอะคะ? คุณรู้สึกกลัว หรือว่าเหนื่อย หรือว่าถูกลดคุณค่าลงไหมคะ?
เอ่อ รู้สึกค่ะ เขาก็จะ เขาจะใช้คำด่าทอ ที่ค่อนข้างแรงอะค่ะ ในภาษา ของเขาอะนะคะ ส่วน เราก็จะรู้สึกว่า เราก็ไม่ใช่คนเลวร้ายขนาดนั้น แต่ทำไมเขาถึงคิดว่า เรา ใจร้ายกับเขาขนาดนั้น? อย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะรู้สึกแบบ รู้สึกลดคุณค่าตัวเอง แล้วก็รู้สึกว่า เอ๊ะ! หรือว่ามันจะ ทะเลาะกัน บ่อยขนาดนี้ มีปากเสียงกันบ่อยขนาดนี้ หรือว่า จริง ๆ แล้วเราก็ควรจะแยกกันไปเลย อะไรประมาณนั้นน่ะค่ะ มันทะเลาะกันทุกครั้ง มันก็จะโยงไปถึงว่า หรือจริง ๆ แล้วเราไม่ควรจะอยู่ด้วยกัน? ค่ะ
ค่ะ ใจเย็น ๆ ก่อนนะคะ อันนี้ขอสอบถามเพิ่มนิด หนึ่งว่า แล้วปกติเนี่ย คุณอยู่ด้วยกันตลอด หรือว่านาน ๆ มาเจอกันทีอะคะ?
อยู่ด้วยกัน ค่ะ เขาย้ายมาอยู่ไทยค่ะ
อันนี้คือความสัมพันธ์เนี่ย อยู่ด้วยกันนานแล้วหรือยังอะคะ?
เอ่อ ประมาณปีกว่าค่ะ ถ้าอยู่ด้วยกันจริงจัง แต่คบกันจริง ๆ ก็ประมาณ 4 ปีค่ะ
แล้ว เรื่องแบบเนี้ยค่ะ ที่แบบโมโหแล้วทะเลาะกันน่ะค่ะ ไม่ทราบว่าเกิดขึ้นนานแค่ไหนแล้วคะ?
เกิดขึ้นตั้งแต่คบกันแรก ๆ เลยค่ะ คือ คือเหมือนกับว่า ตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงช่วงเนี้ย ก็ยังไม่ผ่านช่วงการปรับตัวสักทีอะค่ะ
อืม อือฮึ ค่ะ แล้ว ค่ะ เชิญค่ะ
เหมือน ค่ะ ค่ะ เหมือนอยู่กันด้วยความเข้าใจว่า โอเค มัน มันเป็นวัฒนธรรมหรือเปล่า? หรือบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดอย่างงั้น เขาก็จะคิดว่า บางทีเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดแบบนี้ แต่การสื่อสารของเราอาจจะ อาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เขาคิด อะไรเงี้ยค่ะ เขาก็จะมองว่าเรา แรง เราก็มองว่าเขาแรง แล้วเหมือนกับพอต่างคนต่าง มองว่า แรง อย่างเงี้ยค่ะ เวลาใครเริ่มอะไรสักนิดหน่อย อีกคนก็ไม่ยอม ประมาณนั้นน่ะค่ะ เหมือนบางทีก็ลดอีโกตัวเองลง แต่บางทีก็ เราก็จะมีความรู้สึกว่า อยากให้เขาเปลี่ยนเรื่องที่เขาโมโหง่ายลงด้วย เราก็เลยแบบพยายามจะ บอกให้เขาเปลี่ยนในตอนที่เขาโมโห ซึ่งมันอาจจะไม่โอเค
อือฮึ อืม แล้วที่คุณ เล่ามาอะค่ะ ตัวคุณเองอะค่ะ อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบไหนคะ? คือการ เวลาที่ทะ เลาะกัน พูดด้วยน้ำเสียงปกติเคารพกัน หรือว่า ให้หยุดโมโหก่อนแล้วค่อยคุยอะค่ะ?
ค่ะ เอ่อ จริง ๆ อยากให้เขา ตั้งสติค่ะ เหมือนอยากให้เขาตั้งสติ แล้วก็อยากให้เขา ลด การที่คิดว่า เราเป็นคนแบบนั้นน่ะค่ะ อยากให้เขาปรับเปลี่ยน mindset ของเขา แล้ว อยากได้ผลลัพธ์โดยที่ ที่เขาไม่มองเราแบบ แบบภาพที่เขามองอยู่ในปัจจุบันน่ะค่ะ เหมือน ปัจจุบันเขามองว่า เราค่อนข้างจะใจร้ายกับเขา อะไรประมาณนั้นน่ะค่ะ ก็เลยอยากให้เขา เปลี่ยน แค่ขอให้เขาเปลี่ยนที่เขามองว่า เราอะใจร้าย แล้วเขาก็จะมองเราไปในทางที่ดีขึ้นได้บ้าง อย่างเงี้ยค่ะ เวลาคุยกันเขาจะได้ ลดในส่วนของ ของอีโกของเขาที่เขามีอะค่ะ เพื่อที่จะ คุยกับเรา โดยที่ไม่คิดว่า ก็เพราะยูเป็นคนแบบนั้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม อืม ค่ะ แล้ว ทุกครั้งเนี่ยค่ะ ที่ทะเลาะกันน่ะค่ะ ดีกันได้ยังไงคะ?
ก็ผ่านไปสักพัก เขาก็จะเข้ามากอดเข้ามา อะไรประมาณเนี้ยค่ะ แล้วก็ขอโทษ ค่ะ
ก็น่ารักนะคะ อืม ความจริงเท่าที่ฟังเนี่ย ก็ยังดีนะคะที่เขารู้ตัวว่า ต้องเข้ามาขอโทษอะค่ะ แล้วคุณทำยังไงต่อคะ?
ก็ จริง ๆ ถ้า ถ้าเขาเริ่มพูด ถ้าเขา ปกติเขาโมโหเขาจะเดินหนี เดินออกจากบ้าน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าเขากลับมาแล้วเขาเริ่มพูด เราก็จะ ก็คุยกับเขาปกติค่ะ เพราะว่ามีความคิดอยู่เสมอว่า ถ้าเราไม่ได้จะเลิกกันก็ ตอนอยู่ด้วยกันก็ ถ้าทะเลาะกันก็พยายามแบบ กลับมาให้มันไวหน่อย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่แบบไม่ทะเลาะกันยาว เพราะยังไงสักพักก็ยังต้องอยู่ด้วยกันเหมือน เดิมอะค่ะ แล้วบรรยากาศมันจะแย่ ก็เลย
จริงค่ะ อืม เห็นด้วยเลยนะคะ ค่ะ คือจริง ๆ แล้วเนี่ย อย่างที่คุณเล่าให้ฟังอะค่ะ ทางแฟนคุณก็โอเคนะคะ ที่พยายามเลือกที่จะเดินหนีจากปัญหาไปก่อนเวลาที่ทะเลาะกันอะค่ะ ทีเนี้ยอยากจะแนะนำว่า เวลาที่ทะเลาะกันอะค่ะ ให้ใช้ความสงบนะคะ เพื่อตอบโต้ความโกรธอะค่ะ จะเป็นวิธีที่ช่วยลดแรงปะทะของทั้งคู่ลงนะคะ แล้วก็ลดโอกาสที่สถานการณ์จะบานปลายด้วยอะค่ะ แล้วก็ควรจะตั้งขอบเขก ขอบเขตที่ชัดเจนนะคะ เช่น อ่า ไม่ มีการด่ากันที่เสียงดังอะค่ะ แล้วก็มีการเสนอข้อตกลงว่า จะคุยกันก็ต่อเมื่ออารมณ์เย็นลง หรือเคยใช้รูปแบบสื่อสารที่แบบว่า เอ่อ รู้สึกว่าแบบไม่ใช้การสื่อสารที่ทำให้รู้สึกอีกฝ่ายว่า โดนโจมตีอะค่ะ เคย ไม่ทราบว่าทางคุณอะค่ะ เคยวางเวลาคุยเรื่องจริงจังในช่วงที่ทั้งสองฝ่ายอะค่ะ ไม่ได้โมโหกันบ้างไหมคะ?
ค่ะ ก็เลย ค่ะ มีคุยกันค่ะ อย่างวันนี้ที่บอกว่าเพิ่งทะเลาะกัน แล้วก็มีคุยกันเมื่อสักพักอย่างเงี้ยค่ะ ก็ ตอนที่คุยกันก็จะแบบตึงเครียดอยู่แหละค่ะ แต่ว่าเหมือนสักพักก็ ก็คิดได้ว่า เรายังไม่ได้จะเลิกกัน ก็ ตอนนี้ก็ปกติค่ะ แต่บางทีเหมือน กลับมาคุยกันเนี่ย มันกลับมาคุยโดยที่ เอ่อ เหมือนเราทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติ แล้วก็กลับมาคุยกันปกติอะค่ะ มันเลย ไม่แน่ใจว่า จริง ๆ แล้วมัน มันโอเค จริงหรือเปล่า? อย่างเงี้ยค่ะ
อืม อืม เท่าที่ ฟังดูแล้วเนี่ยค่ะ ต่างฝ่ายก็ยังรู้สึกว่ายังอยากจะแบบว่าไปต่อด้วยกันทั้งคู่ ทุกอย่างเนี่ย ก็ดูอยู่บนพื้นฐานของความรักนะคะ ยังไงเนี่ยก็ยินดีในส่วน ท นี้ด้วยนะคะ แต่ในเรื่องที่มีปากเสียงทะเลาะกันบ่อย ๆ ก็อย่างที่บอกเนาะ อาจจะต้องพยายามตั้งสติทุกครั้งที่แบบเริ่มที่จะรู้สึกว่า อันเนี้ยเสียง เสียงดังใส่กันแล้ว ไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อาจจะต้อง หยุดคุย เมื่อเวลาที่มีอารมณ์สูงอะค่ะ อาจจะทำเหมือนวิธีที่แฟนคุณทำก็ได้นะคะ อย่างแฟนคุณเดินออกจากบ้านไป อะไรเงี้ย คุณก็อาจจะแยกไปอีกห้องหนึ่งก่อน รอให้อารมณ์น่ะเย็นกว่านี้ แล้วค่อยกลับมาพูดจากันใหม่อะค่ะ แล้วเมื่อไหร่ที่อารมณ์ดี ๆ ไม่ได้ทะเลาะกันน่ะ อาจจะต้องมีข้อตกลงระหว่างกันน่ะค่ะว่า เวลาที่โมโหไม่ใช้เสียงดังต่อกัน แล้วก็ไม่ใช้คำหยาบนะคะ แล้วก็ค่อย ๆ ปรับอะค่ะ ก็แถบ อาจจะทำให้ทัศนคติของแฟนคุณอะ ในเมื่อไม่มีการตะโกนด่าทอกันแล้วอย่างเงี้ย ก็อาจจะทำให้แบบว่า แฟนน่ะกลับมามองคุณดีขึ้นเหมือนเดิมก็ได้นะคะ
ค่ะ ได้ค่ะ เดี๋ยวจะลองปรับดูอีกทีหนึ่งค่ะ เพราะว่าจริง ๆ อะ คือแค่ไม่ได้ แค่ลดเรื่องของการทะเลาะลงไปได้ แล้วก็ทุกอย่างมันดีหมดเลยค่ะในความ สัมพันธ์ เพียงแต่ว่าไอ้ เรื่องการ ทะเลาะกันเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างเงี้ยค่ะ มัน มันเกิดขึ้นแบบ ค่อนข้างจะเยอะ ประมาณนั้นน่ะค่ะ แล้วเขาก็จะพูดไม่สุภาพด้วยบางที ก็มีด่ามาบ้าง อะไรบ้าง แรง ๆ อะค่ะ แต่เราก็จะ เราก็พูดกลับไป เราก็แรงใส่เขาด้วย มันก็เลย แต่เราไม่ได้ด่านะคะ ไม่ ไม่ได้ ไม่ได้ด่าทอใส่เขาค่ะ ก็จะเป็นประมาณแบบว่า คือแค่แบบเขาควรจะคิดให้มันมากกว่านี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยเหมือนอาจจะไป ดึง เขาบอกนะคะว่าเหมือนมันแบบ เหมือนเรา บ เอ่อ ไป insult เขาอะค่ะ ไปทำให้เขารู้สึกว่า เรากำลังดูถูกเขาอยู่ ประมาณนั้นน่ะค่ะ ตอนนี้ก็เลยเดี๋ยว <tsk> จะล่องลองเอาวิธีไป ปรับดูค่ะ
ค่ะ ค่ะ เมื่ออีกฝ่ายตอบโต้ด้วยอารมณ์อะค่ะ คุณไม่ต้องชนะด้วยการพูดว่า จะต้องชนะกันนะคะ อาจจะต้องถอยอย่างมีหลักการน่ะค่ะ แต่มันก็ไม่ใช่การยอมแพ้เสียทีเดียวเนาะ เพราะบางทีช่วงที่เขาโมโหอะ เขาอะก็ไม่ได้ฟังความหมายหรอกค่ะ เขาก็ฟังแค่น้ำเสียง เพราะฉะนั้นน่ะ น้ำเสียงก็สำคัญนะคะ ในการพูดอะค่ะ
เหรอ? อืม จริงเลยค่ะ เพราะเขาก็เคยพูดว่า น้ำเสียงเรา เอ่อ เหมือนหาเรื่องตลอดเวลา ก็มีค่ะ เดี๋ยวจะต้อง ปรับตรงนี้แหละค่ะ
ค่ะ เมื่อไหร่ที่แบบ ทั้ง 2 ฝ่าย ด้วยความที่ อันนี้เข้าใจมาก ๆ เลยนะคะ ด้วยความที่เรายังไงก็เป็นมนุษย์เนาะ ทุกคนน่ะมีอารมณ์กันได้ค่ะ เวลาอีกฝ่ายหนึ่งแรงขึ้นมา เราก็อาจจะต้องแรงกลับ ด้วยความที่เป็นสัญชาตญาณของมนุษย์อะค่ะ แต่ว่าอยากจะให้แบบว่าตั้งสติเนาะ ยังไงก็เป็นแฟนกัน ต้องอยู่ด้วยกันไปอีกนานน่ะค่ะ ยังไงก็ถ้าเกิดว่ามีอีกฝ่ายเริ่มแรง อาจจะต้องเบรกก่อนสัก 5-10 นาทีอะค่ะ แล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่ ยังไงเป็นกำลังใจให้แก้ไขสถานการณ์ไปได้ด้วยดีนะคะ
ได้ ได้ค่ะ เดี๋ยวจะเอาไปปรับใช้ค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะ
สวัสดี ค่ะ
สวัสดีค่ะ